Bien sûr.
C'est qui, qui qui dit, heu, voilà bon, c'est vrai, dans une histoire de de signature et cetera. Mais, ça, c'est voilà, c'est le maire, c'est les c'est la mairie qui signe, c'est ça a rien à voir avec, heu, les les habitants. Donc, au final, on se dit quoi? On se dit: «Voilà, on a 5-6 personnes et on va devoir faire un choix entre 5-6 ces 5-6». Mais, heu, qui nous dit qu'au final, c'est ces personnes-là qu'on veut? Voilà, peut-être les peut-être qu'on peut trouver mieux ailleurs, mais des gens pas connus.
Mmh mh. Oui. Je vois. Ouais. Mmh mh. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Mmh mh. Mais Ouais. Mmh mh. Bah, après mais, après, les gens, ils vont te dire, heu: «Si la personne n'est pas connue, ben, on on ne saura pas vraiment, justement, heu, heu, de de quoi elle est faite», tu vois?
Heu, je suis d'accord, mais heu On peut on peut on peut on peut le voir. Il y a des gens qui disent des choses pertinentes, vous voyez. Heu, il y a des gens qui disent des choses pertinentes, des gens qui sont connus ou un peu moins connus. Bon, ça va pas être des c des des inconnus complets, hein, aussi, non plus. Mais, voilà, un peu moins connus moins connus que les autres, mais on peut, heu on les apprend à les connaître, comme les autres. Par exemple, personne connaissait Macron, alors on savait juste qu'il était banquier de de de de je sais pas qui, et et voilà, mais au final, heu, plus le temps passe et plus on en apprend.
Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils vont se dire, hem Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Je vois je vois je non. Bien sûr. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Je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
Et surtout, en fait, voilà, ils nous ils nous ils nous disent: «Voilà, il y a 5-6 personnes, faut voter entre eux», au final, qu'est-ce qui se passe? La finale, c'est qui? C'est la personne, heu, qui ont décidé les grands groupes. Ils ont eu ils mettent le Front National en face, parce qu'ils savent que tout le monde fera barrage et au final, on a même pas le choix.
Ouais. Mmh mh. Oui, qui est choisie, heu <chuckles> Mmh mh. Je vois ce que je vois ce que tu veux dire. Après, hem, moi moi, c'est vrai que, heu, toutes ces choses-là, je vais être pr ho honnête avec toi, heu, j'ai vraiment pris, heu, heu, comment dire cela? Beaucoup de recul
Voilà, c'est ce sera un autre. Oui.

Heu, alors que penses-tu, heu, de la transparence des politiciens aujourd'hui? Heu, tu sais, heu, sur
Heu, ouais, ben ben ben je pense que, pour le coup, il y a il y en a certains qui le sont plus que d'autres. Heu, je pense qu'il y a aussi des des pays où, hem, la transparence politique est plus présente que que d'autres. Et que, heu, je pense que c'est c'est important d'être, heu, transparent pour justement, hem, je sais pas, je vou j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine forme de défiance envers, heu, la politique, heu, aujourd'hui dans le monde. Et je pense que justement, hem
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh Mmh mh. Bien sûr, bien sûr.
si les politiciens étaient plus, heu, plus transparents, je pense que ça ça aiderait les gens à nouveau à avoir, heu, confiance, tu vois? Et toi?
Mmh mh. Oui, je suis d'accord. Bah, moi, je suis assez d'accord avec toi et, heu, et je suis aussi, je sais pas moi je pense que, heu heu, ils doivent ils doivent être plus transparents aujourd'hui. Heu, les politiciens aujourd'hui, heu, on va dire, j j'ai l'impression un peu, heu, j'ai l'impression que j'ai, a après t bien sûr, comme tu as dit, tout dépend des pays, hein, tous les pays ne sont pas comme ça. Mais tu sais, maintenant, heu, quand on entend: «politique», on est tout de suite méfiant envers ça. Heu, l la population n'a plus confiance aux politiques, hem, pour beaucoup de raisons.
Mmh mh. Dis-moi? Ouais? Bien sûr. Oui, totalement, bien sûr. Mmh mh. Mmh mh. Exactement, c'est ça. Pour beaucoup, ouais. Mais mais tu sais, moi ce qui me fait aussi, heu, «rire», un petit peu, entre guillemets, c'est, il y a un manque de transparence, alors que, pour le coup, avec les médias
Mmh mh. Mmh mh.
les caméras cachées et cetera, ben aujourd'hui, on peut savoir beaucoup de choses, tu vois? Et justement, hem, il vaut mieux les apprendre de la bouche
Mmh mh. Mmh mh. Mmh, bien sûr!
hem, des des politiques eux-mêmes, plutôt que, heu, des des médias, tu vois? Parce qu'à ce moment-là, on va se dire: «Mais on beaucoup», tu vois?
Mmh mh. Oui! Ah mais, dans la logique des choses. Mais dans la logique des choses, ça devrait se passer comme ça.
Bien sûr.
On devrait, heu, au lieu de cacher au peuple, heu, bah, heu, l'envers du décor, par exemple si le pays est endetté, si le pays a des problèmes, et cetera, au lieu de le cacher en en disant que les bonnes nouvelles, que les choses bien, alors que ce n'est pas si bien que ça au final, quand tu regardes bien. Voilà, vendre du rêve un peu, heu, ils nous vendent un peu du rêve, et au final, ils arrivent pas à assumer, ou alors ils sont, heu, un peu
C'est ça. Mouais. Exactement. Mmh mh. C'est ça, exactement. Totalement, ouais. Oui! Oui, certains certains, ouais. C'est vrai que certains, pour le coup, vendent, heu, vendent du rêve, comme comme tu dis. Et, heu, pour le coup, justement, lorsque, heu, tu regardes, heu, enfin moi, quand je regarde parfois les médias, tu vois? Heu, il y a certains médias qui font un excellent travail, heu, pour justement montrer un petit peu l'envers du décor, et tu te dis: «Mais, hem»
Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh.
«pourquoi est-ce que ça, on nous les a on no on nous l'a pas dit?», tu vois? On on aurait bien aimé le savoir, tu vois?
Bien sûr. Tu parles des médias indépendants, je je suppose?

Je me dis: «Au final, j'habite pas tout le temps, heu, en France» et, surtout, heu, l la manière dont
Mmh mh. Est-ce que tu as de la famille? Est-ce que tu as de la famille? En France?
Heu, plus plus vraiment très, très peu, pour le coup.
Plus trop? Mais bon, c'est voilà quoi, au final tu es tu es un minimum rattaché rattaché à la France, un minimum. Donc, heu, je p je pense que ça te ferait plaisir que la France aille bien ou qu'elle tourne bien, heu, et cetera. Tu je sais pas si tu veux la voir, heu, complètement couler, heu
Oui, bien sûr bien sûr, mmh mh. Mmh. Bien sûr. Totalement. Ouais. Non, pas du tout non!
Non, ça serait do heu, oh non! Ça serait dommage, on est d'accord? Donc, en fa regarde, p hein, j'ai un autre exemple.
Bien sûr. Mmh mh.
Hem, mmh, j'allais dire quoi? Heu
Dis-moi.
On voit bien que c'est compliqué maintenant, en France?
Ah. Oui, oui, oui! Bien sûr. Bien sûr. Bah, la preuve, heu, la preuve, heu, <chuckles> ouais.
C'est c'est plus comme avant. Maintenant les gens veulent partir, heu, fau je s partir de la France. La France avant c'était un pays de rêve, que t où tout le monde voulait aller. Maintenant, même les Français ou les gens qui habitent en France, eux-mêmes, veulent partir de là-bas. On en est arrivé là, et c'est ça que je trouve je trouve ça dommage!
C'est vrai. Mmh mh. Je suis d'accord. Je te pour le pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi.
Parce que le pays, c'est un grand pays de base, avec une histoire énorme. On peut pas, heu, finir comme ça
C'est vrai, mmh mh. Mmh mh. Ouais. Non, non, mais je suis
pas finir la risée, heu, de du monde. Quand on voit Macron avec, heu, les autres, personne nous respecte.
Ouais. Mmh mh.
Et ça, c'est la faute des politiciens.
Bah, pour le coup, heu Ouais, c'est c'est pour le coup, c'est vraiment pas facile. Mais, après, heu, je pense que la la France peut justement peut peut se re comment dire ça?
Mmh mh. Non bah Bien sûr, elle peut se se relever, elle peut aller aller elle peut elle repa elle peut repartir dans le bon sens. Mais justement, va falloir un homme fort, parce qu'on la p le pays est endetté, donc, heu, c'est un peu, heu, voilà, c'est compliqué un peu la politique, hein, honnêtement. <chuckles>
Elle peut se relever, exactement. C'est ça. Exactement. Mmh mh. Bien sûr, pour le coup, heu, je pense que ça va prendre du temps, on va dire.
Ouais, ça va prendre du temps, en tout cas, c'est sûr!

Bah oui. Bah, je sais pas si tu as remarqué, heu, les 3 dern moi je te parle des 3 dernières parce que c'est c c'est celle que vraiment j'ai vécue, les 3 les 3 ou 4 ou même j'ai l'impression même depuis les années 2000, heu, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la personne, heu, que les que les grands groupes préfèrent, voilà, heu
Dis-moi. Mmh mh. D'accord. Oui. Mmh mh.
allez on va dire
Oui, celle qui va être, hem, heu, le plus, heu, profitable justement aux gran aux grandes entreprises quoi.
on va dire le le Pour les riches. C'est ça, aux grandes en exactement. Heu, donc ils vont mettre quelqu'un enfin mettre quelqu'un en place, je sais pas exactement s'ils vont mettre quelqu'un en place, mais on va dire quelqu'un qui avec avec qui ils peuvent travailler ensemble. On va dire quelqu'un, heu, déjà vu en amont. Heu, voilà, tous ces groupes ont ont la télé, c'est à c'est à eux que ça appartient. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont favoriser, privilégier, heu, la personne avec qui ils ont signé des contrats et des accords, et cetera. Et heu, mett
Mmh mh. Ouais. Bien sûr, ouais, ouais. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mais après, tu as tu as tu as pas peur que les que si, mmh, qu'il y a certaines personnes qui pourraient dire que c'est un petit peu du complotisme ce que ce que tu dis?
Ben, j'ai pas non j'ai pas peur, chacun pense ce qu'il veut, je moi je juge personne, je juge je juge personne. Heu, voilà, moi si, heu si je pense ça, c'est qu'il y des raisons qui me font penser ça, donc, heu, c'est à eux de me convaincre pour, heu, me prouver le contraire, c'est ça. C'est à eux de me prouver le contraire par, heu par la parole.
Bien sûr, oui, oui, bien sûr, ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. Oui! Bah, b bien sûr. De te prouver de te prouver que c'est pas c'est pas vrai quoi. Ouais. Non je te dis ça tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui eux, partent du principe que vu que la France est une démocratie, ben, tout va bien au sein du pays et qu'au final si, heu, quelqu'un est est au pouvoir aujourd'hui, c'est parce que c'est le peuple qui l'a décidé tu vois?
Mmh mh. Mmh mh. Oui. Ils se posent pas de questions quoi. Oui ben en fait, ça c'est moi je pense que c'est des gens, ils sont un peu simplet hein, voilà, ils veulent pas se casser la tête. Soit ils veulent pas se casser la tête, soit pour moi ce sont des gens qui, heu, comment dire, ben voilà, on peut leur dire ce qu'on veut, non c'est comme ils ont appris, ils o ils po ils posent pas d'autres questions, ils sont fermés à autre chose. Ah, voilà, ils sont fermés à la discussion, à penser autre chose, à voir différemment.
C'est ce qu'ils pensent. Mmh mh. Mmh mh. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais. Je ve je vois que tu veux dire, ouais.
Voilà, ils ont une idée ancrée, ils veulent pas la changer, ils veulent pas je sais pas, je vais pas dire
Mmh mh. Bah après après le tr après le truc c'est qu'il y a certaines personnes pour qui c'est vraiment compliqué tu vois de changer, heu, de changer d'avis parce qu'ils se disent, heu: «Ça fait des années maintenant que je vis avec, heu, ce f dernier, heu, pourquoi changer?» Tu vois.
Mmh. Mmh mh. Mais je crois, j'en sais rien. Mmh mh.